Evet, ben de böyle düşünüyorum. Ayrıca, bunda dikkat ettiğim, eee, bir şey daha var, sen şey deyince aklıma geldi. Sunum çocuklar için çok önemli. Yani o kahvaltı tabaklarını, akşam yemeği, öğlen yemeklerini hep, eee, daha böyle görsel şölen şeklinde hazırlamaya çok özen gösteririm onlara sevdirmek için. Aynen öyle. Yani, eee, sebzeleri özellikle daha komik, işte, böyle, eee, daha farklı figürler alırım, işte, kalıplar alırım. O şekilde koyarım ki sunumu güzel olan her şeyi yem daha yemesi daha keyifli oluyor onlar için. O yüzden kullandığım böyle bir taktik de var aklıma gelmişken söylemek istedim sana.
He he. Evet. Evet. Şekilli şekilde sunmak. Hı hı. <chuckles> Ya, evet, evet. Yani ben de daha önce izlediğim, gördüğüm videolarda da hep dikkat çekmişti. Farklı renkli tabaklar, işte, desen farklı şekiller, sebze çubukları... Hep böyle farklı şekillerde görüyorum yani. Ve de yani bebek ek gıda durumunda da, işte, püre, pürüzsüz pütürlü dokulardan da, eee, yapılıyor. Ama, yani, böyle, değil mi? 2-5 yaşlarında falan da çocuklar biraz daha seçici olmaya başlıyor. Daha pratik, eee, renkli ürünler de, işte, koymaya çalışıyoruz. Ya, şekle aslında herkes önem veriyor diye düşünüyorum. Sence de öyle değil mi?
Hı hı. Hı hı. Evet, tercih ediliyor. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Eve